О, счастливый ты человек, а то ж обычно в родительских чатах там тоже своя себе дискотека ещё <laughs> устраивается.
Ты знаешь, я наслышана, у меня ж подружки живут, э, в разных странах, и вот у некоторых есть вот эти чаты, где начинается обсуждение: "А что учителю дарить на Восьмое марта?" И начинаются просто какие-то, а, переписки, уже все перессорились, перемирились, сто раз, э, друг друга обозвали, потом уже всё. Ну, в общем, и я знаю, как это бывает, и, а, разные у меня были этапы в жизни. Было такое, что я жила, а, в другой стране. Там был там чат подъезда, чат дома, чат, э, комплекса, в котором живём. И это ужас. Там отключили свет, там кто-то что-то в лифте написал, там это, там заберите посылку, у кого-то украли посылку. Ну, в общем, это был кошмар, это был ужас. И я очень рада, что щас у меня такого нет чата, <chuckles> э, и
Ы а. Ну. <giggles> <laughs> И вот, тока хотела сказать, и чат подъезда же ещё ж. <chuckles> Это ж Слушай, а у меня никогда не было чата подъезда, из него можно выйти или на тебя как-то коситься будут?
<chuckles> Ты знаешь, я не знаю, наверно, можно выйти. Но просто когда ты в состоишь в этом, комьюнити, тебе кажется, что нельзя выйти, потому что что-то срочное ты пропустишь. Там собирают деньги, там, на починку лифта или там объя там не будет воды. В чате написали, конечно, это удобно. Ты знаешь, что: "А, сегодня воды не будет 2 часа". А, конечно, как-то подкорректировал своё время или там: "В такое-то время придут проверять счётчики". То есть, э, к э, кажется, что этот чат и полезный, и нужно как бы в нём состоять, как-то он, э, помогает мне в этой жизни. Но и кроме этого, там же ж столько мусора, а потом кто-то разругался, а потом кто-то мн какие-то картинки котиков, зайчиков, у кого-то там родились котята.
Мгм. Мгм. <laughs> О да, н в рабочих чатах, кстати, не грешат у тебя этим? Потому что бывают такие рабочие чаты, что мама дорогая. М выгодно к Да? <chuckles> Кы как этот вопрос решаете? Говоришь что-то, чтоб не писали, не?
Конечно, грешат. Конечно, грешат. Потому что пишут, э, вроде бы тоже создавали чат. Не знаю, я Я пока молчу, просто игнорирую такие сообщения, но просто, э, действительно, м, э, когда чаты создаются для работы, а, начинается потом там какая-то личная переписка: "Света, а, зайди ко мне". Ну, в смысле, ну, напиши Свете отдельно, а, фэ личные сообщения, зачем это читать всем? Ну в общем, это, конечно, раздражает. Ну, как бы не берусь, э, ругаться, как-то не хочется <chuckles> нарушать, а, ну спокойствие.
Мгм. <laughs> <chuckles> А ты ещё сказала, что тебе приходит от учителя уведомление в основном на электронку, да. Как часто ты туда заглядываешь?
Мгм.